Así es. Y, pues, yo, la verdad no soy fan, no soy fan. Y, al principio sí me molestaba un poco y le decía como de: "Ay, quita eso, ¿cómo te gusta oír eso?". Y, pero yo veía que ella se sentía, pues, un poquito, este, pues, mal, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, son sus gustos, quizá es lo que lo que está acostumbrada a escuchar. Entonces, este, me empecé a replantear la situación y dije: "Bueno, pues, todos oímos al en algún momento, alguna canción que no fue del agrado de los demás". Entonces, em, ya dejé que que lo pusiera y estaban mis papás, y yo dije eh, me esperé a ver cómo reaccionaban ellos. La verdad es que mi mamá también fue muy similar de decir: "Ay, no, esa música está muy fea, ¿no?". Y y mi papá
Claro. Claro. Claro. Ajá. Sí, y luego aparte tiene muchas malas palabras, muchas de esas.
Exactamente, entonces, también era como que esa parte de decir: "Oye, pues no estás en edad, ¿no?". <chuckles>
Sí, claro.
Y mi papá, pues, lo tomó como que de de mejor manera, eh, se puso un poquito a bromear, ¿no? Como de: "A ver, vamos a bailar esa canción". Entonces, ya se puso a bailar con con mi hermanita y y, pues, ya ahí
<laughs> Y se relajó la situación.
Ajá, exactamente. Y mi hermanita de ahí, también fue como de: "Ay, ya mejor no no la voy a poner en público, ¿no?". Porque, pues, ya sabes que muchas veces, este, pues, los papás se ponen a bailar, así como para medio, ¿cómo decirlo? Pues, medio en tono de burla, ¿no? Como de: "A ver, y muévete". Y y cuando eres adolescente es como de
<coughs> Claro. Ajá, ajá. A veces, como hasta un poco bullying, cuando no entienden, ¿no? <laughs>
Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, ya de ahí fue como mi hermanita como de: "No, ya ya mejor, este, voy a escucharla a mi cuarto". Entonces, creo que esa es una buena forma también de de de lidiar con la situación, el no dejar que, pues, que una canción amargue el momento de convivencia, ¿no?
Okey. Claro, claro. Oye, ¿y y qué pasa cuando alguien reacciona muy mal? Por ejemplo, tu hermanita alguna vez ha reaccionado enojada y se va a su cuarto y, entonces, ahí escucha su canción a todo volumen.